そうですね、まあ、便利にはなると思いますし、そういうとこのなんか救済しつしゃ、あ、きゅうす救済ああ、え、策にはなるとは思いますけどね。
うーん。
あの、やっぱお年寄り、やっぱ田舎とかの方だとやっぱり、あの、実際手放せないっていうなんか実情があるみたいだすですし。はい。
すそうですね。うーん、今私が住んでいるところもやはり、あの、80代の方が運転してたりするのを見てると、ね、仕方がないとはいえ、私は運転して、ね、運転席から隣の車を見て、怖いなって思うのが現実ですよね。
はい。 うんうんうんうん。 うん。 なるほど。うーん、まあ、そうですよね。
ね。 た。
あとなんか、かん環境に優しい交通手段ってのが、あの、まあ、どんなものが増えたらいいかなとは。ええ。

それはどうなるんでしょうね、ちょっと わかんないですね。もう完全自動運転だったらほんとに免許なくても全然もう、あの、人間の介入する余地がないと思うんで。
ええ。<laughs> ちょっと赤ちゃんでもね、あのおじいちゃんのところまでっていう、こうピッピッって押せば届くんであれば、ま、そそこは理論的にはあのよくないでしょうけども、理論ではいけ理屈ではいけますよね。
それはそれでなんかちょっと怖いか怖いかもしんないですけど。<chuckles> うーん。 はい。 そうですね。 はい。まあ、たぶん最低限何かしらの緊急ええ、動作っていうかその、まあ、緊急停止ボタンなり何かそういうのを押せるっていうのがそのコンセプトが分かるっていう、それは、最低限の条件となるんじゃないですかね、それは。
うん。 うん、そうですね。
うん。
うーん。
うん。
うん、そうですね。
はい。後はまあ、うんと、ガソリン車とかはやっぱり うん、流れとしては多分なくなってくとは思いますね。うん。
そうですね、なくなっていくし、あとやっぱりあの迷惑運転もなくなりますね。
ああ、ん、まあ、そうですよね。うん、なんか逆走とか最近ありますけどね。いろいろ。<chuckles>
<chuckles> うん。 へへ。 うん、あと大きな騒音を出す車とかね。
うん。 ああ。
全てが自動どこまで自動になるかっていうのもほんとに疑問に残る課題ですよね。
そうですね、ほんとに。うん。あとはまあ、うーん。う、そうなってくると、なんか色々、あの、今ある既存の交通機関の連携とかも結構できてくるんじゃないですかね。
うーん。
うん、そういうもので。どっからあ、そうだ、高速道路とかそういうところで結構渋滞がなくなると思いますね。
そうですね。その場合、せい制限速度は全部同じになるんですかね？
うん。 うーん、どう、まあ、その車の、多分性能とかにもよると思いますけども、うん。
うん。 うん、うーん。 そう、ああ。
うーん。 で、やっぱりその整備とのなんか状況とか結構なんか、そういうところで基準とか出てくるんじゃないですかね、やっぱり。じゃないと、結構危ない事になりそうな気が
ええ。

確実性確実にあるとかどうかは、どうやってわかるんですか？
うん、う、 うん、まあ、一応、なんか、多分アプリかなんかで分かると思うんですけども、はい。うんうん。
やっぱり、そういうことですね。 そそれでも未来未来は そういう手も改善されるんでしょうね。
うん。そうですね、ただ、日本の場合は路駐が出来ないので、ほぼ。ん。いすあの、すよ要は、その、ま、どっかで乗り捨てて、また次の人がそれをアプリで、かあの、ええと、あ、鍵開けて持ってくっていう、そういうシステムはなかなかそもそも普及のしようがないというか、日本では。
ああ。 あ、でも、もしもですけど、自動運転ができる車が普及した場合、ボタンを押せば勝手に車が、あの、戻っていく
はい。 うんうん。 はい。 ああ。
こともできるんですよね。
そうですね。 できますね。それか、なんか、どっか、その、一時的にま、それこそ、あの、ええ、なんだろうな、あの、むこま、またこれも、あの、コインパーキングの有効活用なんですけども、あの、そこで、まあ、一時的に待機、みたいな形で次のとこに、あの、また行く、みたいなことはできると思いますね。うん。
<laughs> うん。 そうですね。うん。それは便利になりますね、もしそれができれば。
そうですね。うーん。
うん。
あと何かしらの、なんか、インセンティブを、あの、与えないと、それに対して。ちょっとうーん。それか、まあ、あの、もう単純に自分で自家用車持つのが、あの、コストがかかりすぎるっていう状況になったら、みんなやると思いますけどね、そっちに。